Eee, sonradan da k ııı, aaa, tabii ki sonradan da alıştık. Biraz da şey, ekonomik olarak ki çok, ııı, iyi bir ay çok, eee, k şöyle diyeyim. Eee, ailemin bize yetiştirme tarzı. Aslında doğal şeylere çok kolay ulaşabiliyorduk çocukluğumuzda. Bir yerden geliyordu mutlaka. Hani bizim d kendi sahip olmam olmasak bile, eee, ııı, örnek veriyorum. Birisinin işini yapıvermişsindir ama o hah, ııı, biris birisine bir iyilik yapmışızdır. Eee, onu, eee, maddi olarak belki karşılayamayacak birisidir ya da gerçekten müteşekkir olduğunu, eee, ifade etmek istediği için <chuckles> dediğim gibi bir yerden zeytinyağı gelmiştir, bir yerden <chuckles> köy yumurtası gelmiştir, bir yerden, eee, yani ne bileyim yurt dışından gelenler de işte bizim hiç o zamana kadar yemediğimiz çikolatalardan şeylerden getirmiştir. Bir şekilde hediyelerle, eee, ya da, ya da doğa yürüyüşlerine çıkı çıkar çıkardık biz ailecek. Orada, ııı, ço sağ olsunlar, annem babam hiç fark etmedik. Eee, bize bayağı bir bitkiyi öğretmişler. Iıı, evet, o o da tabii mutfağımızı <chuckles> güzel lezzetler katıyor.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Tabii. Bir yerden zeytinyağı gönderiyordu. Tabii tabii. Evet, evet. Kültürümüzde var, evet, böyle bir şey. Hı hı. Hı hı. Evet. A! Ne güzel. Aslında doğayla o zaman hep iç içe olmanın da bir etkisi vardır diye düşünüyorum.
Mutlaka. Ha, bir de şey 1. yerden, hani, b bir meyveyi ağacından koparıp yemiş olmanın tadını biliyoruz biz. O ilk tadı aldığımız için, <chuckles> hani, market girmeden, dondurucuya girmeden, eee, başka yerlerin kokusu üzerine sinmeden, eee, o direkt ağaçtan yediğimiz meyvenin tadını biliyoruz. O o yüzden şanslıyım. Onları da, ha eee, kendi sağlıklı yaşamımda uygulamaya çalışıyorum.
Hı hı. Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Hı hı. Hı hı.